Je sais pas trop comment faire en ce moment. Je dois avouer que j'ai un peu du mal à à me régler et à avoir, heu, une routine de sommeil. Heu, il y a des fois, je vais me coucher à 20:00, il y a des fois, je vais me coucher à 00:00. Heu, <scoffs> c'est pas, mmh, c'est pas terrible. Et là, heu, pourquoi j'en parle? C'est parce que clairement, ça commence à me peser un petit peu. Je sens que ma qualité de sommeil, elle est ultra mauvaise. Hem, je sais pas trop comment faire. Je suis un petit peu partagée. Heu, pour justement essayer de retrouver, heu, un petit peu plus d'énergie le matin. Parce que clairement, je me couche le soir fatiguée, je me lève le matin fatiguée, heu, j'avoue que c'est pas trop tenable comme situation.
OK. Ah, waouh! Mmh. Bah, ouais. Ouais et puis c'est un cercle, heu, vicieux. Plus tu vas avoir du mal à t'endormir le soir, plus tu vas être fatiguée, plus, heu, tu risques de te retrouver, heu, dans des situations, heu, la journée, heu, assez intense quoi. Est-ce que tu arrives quand même à à te poser un peu, tu vois, une limite? À te dire: «Heu, OK j'essaie au moins tous les jours de pas m'endormir après, heu, 23:00»?
Mmh mh. Mouais, ouais, c'est ça. <scoffs> Alors, j'avoue que ça va être aléatoire parce qu'en fait, j'ai un petit garçon d'1,5 ans. Heu, et que je suis un peu assujettie à à à la qualité de son sommeil à lui. Heu, là c'est une période difficile. Il dormait très bien jusqu'à il y a quelques semaines. Et là, il veut plus s'endormir si je suis pas là. Il a augmenté énormément son temps de sieste, bah, parce qu'il a réduit son temps de nuit. Hem, donc, heu, il y a des fois, je m'endors avec lui, hein, heu, je me mets à côté de son lit en attendant qu'il s'endorme, et c'est 20:00, je m'endors, ça dure 2 heures parce que je suis bien je suis bien installée. Heu, et après du coup, le sommeil il vient plus. Hem, il y a des fois, je me couche tôt et puis j'ai un peu envie de décompresser donc, heu, beh, je garde le téléphone à la main et je passe, heu, voilà, 1-1,5, un petit peu sur Insta, ce genre de choses. Hem, est-ce que tu as pour moi, heu, des bons et des et des moins bons comportements, heu, à adopter? Parce que j'avoue que je fais un peu tout et n'importe quoi et je sais pas trop comment me situer.
OK. Mmh. OK. Mmh. Tu es obligée de l'accompagner. D'a Ouais. Oh, waouh. Bien sûr. Mmh. Bah, alors, c'est sûr que, déjà, je te déconseillerai fortement d'utiliser ton téléphone, juste avant de t'endormir. Parce que clairement, ça va avoir un impact, heu, négatif sur ton endormissement. Donc, je sais pas, est-ce que tu aimes bien, la lecture? Est-ce que ça ça, tu vois, tu pourrais te poser, heu, après avoir endormi ton enfant et-et lire un peu, pour, heu, pour t'aider un peu à trouver le sommeil? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien faire?
Mmh. Mouais! Mouais, c'est vrai que j'aime bien lire en plus, heu, c'était mon anniversaire, il y a pas très longtemps, et j'ai mes copines qui m'ont offert un livre que j'ai envie de commencer. Mais, c'est vrai que je le mets pas forcément sous mes yeux et j'y pense là maintenant que tu le dis. Mais, heu, un peu dans le tourbillon de ma soirée et de ma journée, hem, j'y pense pas forcément, c'est vrai.
OK. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu dînes avec ton enfant et tu le couches, ou tu dînes après avoir couché ton enfant?
Mmh, ça dépend un petit peu, heu, les fois où j'ai réussi à préparer, heu, suffisamment pour tout le monde, heu, je mangeais avec lui. Mais il y a aussi des fois, où je vois qu'il est fatigué, il en peut plus, donc je fais en sorte que ça aille vite et et je mange pas, parce que justement, je lui donne à manger. Donc, comme ça, au moins, heu, après ça m'arrive de d même ça m'arrive même de pas manger, parce que, heu, il y a des fois où ça va un petit peu vite et je m'endors, j'ai pas mangé, je me réveille à 03:00 du matin, j'ai une faim de loup, heu, c'est un peu, heu, c'est un peu anarchique, surtout que je suis absolument pas quelqu'un d'anarchique. Heu, je suis quelqu'un d'hyper organisé, hem, d'hyper méticuleux. Et là, je me sens pas trop je me sens pas trop à l'aise, mais j'avoue que j'ai du mal à à à à me situer un petit peu, à à savoir comment faire heu, tu as un heu, quelque chose pour moi, hem, un un petit truc?
Mmh. Ah ouais. Mmh mh. Tu t'endors. Ouais, ouais. Ouais. Mmh mh. Tu es un ouais. Tu es un peu, heu, un peu déconnectée de ta routine habituelle, quoi. Bah, peut-être qu'une une bonne option, ça pourrait être, dans un 1er temps, de prévoir tous tes repas de la semaine, tu vois? Par exemple, de te dire: «OK, heu, tous, tous, tous les soirs je fais ça» et comme ça, tu manges avec ton fils, au moins, tu as mangé, tu vas le coucher.
C complètement. Mmh. C'est vrai. Oui.
Tu vois ça te crée une espèce de routine, déjà, du dîner, où, tu sais que ton fils, quand il est au lit, toi tu as déjà mangé et tu peux passer à à ce petit temps pour toi, parce que c'est ça aussi que que tu enfin j'ai l'impression que tu me dis c'est que, heu, tu scroll un peu sur Insta, tu as un peu du mal à aller te coucher, parce qu'en fait tu as peut-être besoin d'un temps, pour toi, rien que pour toi. Et au moins si ton fils a dîné, c'est une cho et toi aussi c'est une chose de moins à faire. Tu vois?
Mouais. Mmh. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que, j'aime bien manger en plus, mais bon, clairement, manger c'est pas du c'est pas du temps pour moi, heu. Surtout qu'en ce moment mon mari est à l'étranger donc, heu, bon, clairement je suis toute seule, donc, heu, c'est pas heu, c'est pas particulièrement, heu, un moment sympathique. Heu, mais mais oui, c'est vrai que si je préparais un petit peu les repas à l'avance, surtout que maintenant j'ai fait l'acquisition d'un Thermomix, tout beau tout neuf, hem. Et j'avoue que ça pourrait me permettre, heu, de préparer des plus grosses quantités, de congeler peut-être un peu? Quitte à mettre heu, quitte à sortir du congélateur avant avant d'aller le chercher, heu. Et au moins, ça m'éviterait les fringales nocturnes. Heu, ouais c'est vrai que ça, c'est une bonne idée, ouais.
Ah, non. OK. Ah! Mmh. Voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et comme ça au pire, même si tu t'endors avec ton fils et que tu te réveilles, tu peux aller te coucher tout de suite en te disant: «J'ai mangé, j'ai dîné, c'est pas un sujet». Heu, même si, bon, j'entends bien que ça fait du bien aussi, hein, de de de faire autre chose que, heu, d'aller juste dormir après avoir endormi son enfant. Mais tu vois au moins, heu, tu sais que tu as dîné, tu peux te dire: «Là je suis vraiment trop fatiguée, je vais me coucher». Et est-ce que tu bois du thé ou du café? Est-ce que tu as des des habitudes alimentaires qui pourraient avoir un impact, peut-être, sur ton sommeil?
Mmh. Oui. Ouais. C'est clair. Mmh. Hum, alors, le thé, j'en bois, mais j'en bois que dans la journée quand j'ai un petit peu froid aux pieds, heu, c'est c'est plus le le petit moment pour me réchauffer, mais sinon c'est pas c'est pas une pratique courante. C'est vrai que le café, je bois beaucoup de café mais je fais attention quand même parce que c'est vrai que j'ai entendu que le café, heu, après 16:00 ou 17:00, heu, ça facilitait pas le l'endormissement donc ça, vraiment, la caféine, j'en bois en journée, mais, heu, je me limite le soir, heu, après vraiment 14:00, c'est vraiment extrêmement rare que je boive un café après 14:00, hein, il faut vraiment que je sente que que je suis, heu, plus bas que terre en terme d'énergie et que je vais pas arriver à à à tenir le coup le soir, mais, heu, mais non, c'est vrai que la caféine, ça fait pas trop partie de de mes habitudes donc ça, déjà, heu, j'ai cet avantage-là.
Mmh OK. Mmh. Mmh mh. OK. Ouais. <chuckles> À tenir. OK. C'est pas un sujet, quoi, OK. Parce que c'est sûr que tu as l'alimentation, alors même de manière générale si c'est pas caféine ou théine, mais tu vas manger assez, peut-être un peu plus léger le soir, pour avoir l'estomac un peu plus léger, pas se sentir trop gênée, faire une activité physique aussi, ça peut aider la journée, tu vois, pour, heu, pour t'aider à à t'endormir le soir. Est-ce que est-ce que tu fais du sport?
Mmh, c'est ça. Oui. Oui. Mmh mh. Mmh, je fais pas de sport, mais justement, je me demandais, heu, si jamais c'était bon, tu vois, d'être, heu, dans le lit, d'essayer de faire un peu de méditation. Alors, c'est vraiment pas trop mon truc, heu, je suis plutôt, heu, quelqu'un qui aime les sports durs, enfin, les sports qui vont vite, qui vont fort, qui vont loin, hem, et je me dis que peut-être, ça serait aussi l'occasion de changer parce que clairement, heu, comme j'ai dit, c'est «l'anarchie» donc, heu, si c'est l'anarchie, c'est qu'il y a un truc qui va pas, hem, et je sais pas, est-ce que tu connais des petits exercices, heu, de respiration ou je sais pas quelque chose comme ça?
Mmh. Mmh OK. Mmh. Bah, c'est vrai que la méditation et la respiration, alors m moi je m'y connais pas forcément très bien, mais tu peux trouver des applications, tu sais qui te guident. Heu, des exercices, heu, chaque soir avec des petits challenges, heu, tu as 30 jours, heu, de méditation, 30 jours de respiration et c'est vrai que ça pourrait être une bonne solution d'avoir une petite lumière un peu tamisée, tu t'allonges, et tu fais tes petits exercices de méditation, de respiration. Heu, soit avant, soit après, tu sors ton livre et heu, tu vois? Déjà prête à à dormir quoi, dans ton lit, démaquillée fait si tu te maquilles, heu, prête en pyjama. Méditation, lecture et hop, peut-être que le sommeil, va trouver sa voie, <laughs> jusqu'à toi.
Mmh. Ah, ah oui. Mmh mh. Ah, n oui. Mmh mh. Ouais. Oui. Viendra plus facilement, mmh. Oui, c'est vrai que, ç ça m'aiderait un petit peu, heu heu, d'ess d'essayer de respirer, mais oui, j'avais pas pensé à, mmh, à regarder un podcast ou quelque chose comme ça. Heu, forcément ça ça doit exister, heu, et oui, et une fois que mon fils est endormi, peut-être que ça me permettrait aussi de de de passer à autre chose, heu heu, plutôt que de rester un petit peu. Parce que bon, j'avoue aussi que je rumine un peu la journée du lendemain, hein, heu heu, je suis là, je me dis: «Bon allez demain, quel jour on est? Alors bon, il faut que je l'amène à la crèche, moi derrière j'ai ça à faire», et ça prend un petit peu d'ampleur dans mon esprit, et j'ai un peu du mal, du coup, heu, à trouver à trouver le sommeil. Ça me décale, ça me décale, ça me décale, et il y a même des fois, heu, ça peut m'arriver, ouais, de comme je disais de me coucher à, 23:00-00:00. Parce qu'au bout d'un moment ça tourne dans ma tête, hem, je réfléchis trop: «Et tu as fait le linge? Alors attends, il faut que tu laves le tee-shirt guitare parce que, heu, tu sais que», je sais que mon fils adore son tee-shirt, donc s'il est pas lavé, heu heu, donc voilà, il y a il y a tout ça un petit peu qui qui tourne, et et des fois, ça m'arrive du coup de de retourner au salon, d'allumer la télé pour, heu, couper un petit peu, heu, un petit peu le flot des pensées, heu, et de savoir ce qu'il y a à faire, ou même de me lever pour justement faire une machine, la lancer, parce que je me dis: «Comme ça au moins, heu, ça passe un petit peu à autre chose». Est-ce que ça c'est un une bonne habitude avant d'aller se coucher? Parce qu'après tout ça, mmh ouais?
Mmh. Mmh. Bah, oui. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. <chuckles> Mmh. Ah, ouais. Pour, heu OK. Ouais. Ah, oui. OK. Waouh. Ah non, c'est pas je pense que ouais. Je pense que ça t'empêche de et tu te sens angoissée quand tu as ce type de pensées? Ou c'est juste que, heu, tu penses au quotidien et puis tu te dis: «Tiens, j'ai oublié de faire ça», ou est-ce que c'est un peu un stress pour toi?
Angoisser le mot est grand parce que, ça me paralyse pas non plus, mais c'est vrai que, heu, ça me maintient toujours dans cette espèce un petit peu de s de sur, hem, de sur éveil où, je suis jamais vraiment au ralenti, j'ai toujours quelque chose, heu, d voire même 2-3-4 choses dans dans un coin de la tête et mmh, et je p pense que c'est aussi maintenant que j'y pense, et et et q et que et que j'en parle c'est peut-être aussi ça qui m'empêche de me coucher à des heures régulières. Parce qu'en fonction de comment s'est passée ma journée et et comment va se passer mon lendemain, beh, il y a plus ou moins de choses, heu, qui se passent dans ma tête et dans mon corps et et du coup, c'est un petit peu difficile de fixer, heu, une organisation précise.
Mmh. Mmh. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est parce que ton conjoint-là, il est à l'étranger? Est-ce que, quand ton conjoint est là, tu arrives à répartir un peu les tâches et à te libérer un peu l'esprit? Ou là, c'est particulier. C'est vraiment cette phase-là parce que tu es toute seule et du coup, c'est à toi de tout gérer et donc?
Mmh. C'est plutôt une habitude qu'on a, mon conjoint, heu, on a ce rythme de vie-là depuis, ça fait, heu, 15 ans qu'on est marié et 20 ans qu'on est ensemble. Hem, donc, heu, on a cette habitude de vie-là, ça, c'est pas un problème. C'est vraiment très, très ancré en nous. Hem, c'est vrai quand il est là, heu, forcément, je me demande comment font les parents qui sont à 2 pour être débordés. Je vais pas le cacher, parce que, vraiment, la vie est plus facile, hem, quand quand on est 2. Heu, mais, il y a toujours ce truc de me dire que je sais qu'il va partir à un moment. Donc, c'est pas que je veux pas me reposer sur lui, mais mais, après, j'ai peur que la chute soit trop, trop brutale quand il quand il va partir, hem
OK. OK. Mmh mh. OK. <laughs> Ouais. Mmh. OK. Oui. Ouais et puis, tu as l'habitude, quoi. Tu as l'habitude de gérer le quotidien toute seule et c'est votre mode de fonctionnement, quoi. OK. OK.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais, heu, je me demande aussi si ça serait une bonne idée, par exemple, de faire des siestes dans la journée. Heu, je m j'aurais le temps de le faire, heu, je pourrais m'accorder le temps de le faire pour que la
Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Mais, par contre, faut, je pense, qu'elle soit pas trop longue pour pas justement avoir un impact trop négatif sur ton coucher. Mais, effectivement, peut-être 15-30 minutes. Tu vois? Un peu de méditation comme le soir, une petite sieste peut-être pour, heu, pour avoir des moments un peu de de repos dans la journée et heu, et et pour ne pas t'endormir avec ton fils quand tu le couches et donc pouvoir t'endormir, toi, toute seule, à 22:30. Tu vois? Ça te permettrait peut-être, heu et puis, une routine
Mmh. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une bonne idée. Ça me permettrait d'avoir un peu plus d'énergie et du coup, de de pouvoir passer un petit moment relaxant et d'aller me coucher tranquille, heu, c'est une bonne idée, ça.
Mmh. Exactement, ouais, et puis, un réveil peut-être, heu, toujours à la même heure ou le plus possible. Tu vois? Pour vraiment rythmer ta journée. Heu, pas te réveiller un matin, heu, à 10:00, un matin à 6:00 et et heu, réessayer de recalibrer en faite, heu, tes heures de sommeil, heu, sur, heu, sur vraiment les temps de nuit, quoi.
Mmh. Mouais. Mouais. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Écoute, je pense que je vais faire ça. Heu, déjà, je vais essayer de faire un petit peu des siestes, heu. Je vais voir dans la journée pour avoir un peu plus d'énergie le soir et arriver à me coucher, heu heu, après avoir un un moment de divertissement, heu, et du coup, me coucher, bah, de bonne humeur, si on peut dire comme ça. Donc, heu, en tout cas, heu, merci pour cette discussion. Heu, je vais essayer de faire ça, heu, dès maintenant. J'avoue que c'était une super idée, donc merci beaucoup.
Mmh mh. Ouais. OK. Avec plaisir.